جدًا، فوق ما تتخيّلي حرفيًا، يعني عايز أقول لِك إن هي فكّرِت يعني غيّرِت تفكيري وغيّرِت طريقة اللي أنا آآ، أفكّر إزاي أو أعمل الحاجات إزاي، يعني لأ، غيّرِتني تمامًا آه، هاقول لِك مثلًا على هاقول لِك على ح حاجة كده بسيطة يعني، آآ، أنا باتابع أصلًا التيك توك وباتابع اليوتيوب والحاجات ديّة أنا شغوف بيها الصراحة يعني، ب باروق عن نفسي بافُك عن نفسي، وب وباخش وباخش أشوف الدنيا عاملة إيه جوّه يعني، ف كُنت مت
إزاي بقى؟ معقولة! امم، إزاي كده؟ <laughs> حلو آه. متابع يعني بتحب تتفرج.
آه، كُنت بقى ب فضولي شوية يعني أنا فضولي اللي هو إيه باعرف الدنيا إيه وكده الدنيا ع وصلت لإيه يعني الناس وصلت لإيه، الدنيا بقى فيها إيه، ف عارفة اللي هو التيكتوكر الناس في بيبقى ناس مشهورة وفي يوتيوبر مشهورين وكده، بيخشوا في حتة، اللي هو إيه، يعملوا business لنفسيهم، يعملوا مشروع ليهم.
أيوه. كويس. امم. أيوه، فهمت قصدك، امم.
تمام، فأنتِ تخيّلي بقى إن في حد أنتِ بتحبي تتفرجي عليه، وعايز يعمل بداية مشروع جديد، فأنتِ بت بالواحد الواحد بيحس إن هو حرفيًا بيبني المشروع ده واحدة واحدة معاه، آآ، عارفة إن هو كل امم.
ماشي حلو أوي. آه، يعني هو كمان بيشارك من البداية من قبل ما يعمل المشروع والّا هو يعني هو بيعمل المشروع مرّة واحدة، والّا بيشارك بقى معاكوا وفكرة إن هو هيبدأ مشروع ويبدأ يجهز ويوريكم؟
آآ لأ، لأ، ده بيبدأ من الصفر حرفيًا، اللي هو ممكن أصلًا يعمل ڤيديو، يا جماعة أنتم إيه رأيكم أنا بقى عايز أعمل مشروع كذا، بس مش مش عارف أبدأ إزاي، فنل فيبدأ فاهمة، أ حتّة لذيذة كده، ده حتّة بُصي عايز أقول لِك إن هي لذيذة فوق ما تتخيّلي، حتّة إن هو يشاركنا كده وإن إحنا ندّي آراء وإن إحنا نعمل، <tsk> بحيث إن إحنا كلنا كده، قلبنا على ال على المشروع ده، مع إن هو مش بتاعنا.
ياه! آه حلو أوي، بياخد رأيكم كمان يعني، آه. امم، معاك حق. يعني ده بيخليكم قريبين منه أكتر يعني.

بُصّي أنا باشوف النجاح عامةً إن هو يعمل حاجة كان مخطط ليها، وكان شغوف بيها وقدر يحوّل الحاجة اللي هو صممها أو ع كتبها على ورق، لحاجة في الواقع حاجة فعلًا ملموسة حاجة بيقدر يشوفها حاجة ب حاجة بأي خيال كده كان م بي بيه بي بيسرح بخياله كده وعملها.
آه. أيوه فاهماك، يعني يقدر يحوِّل أحلامه لحقيقة يعني.
بالضبط أنا ده ده عندي النجاح مش شرط اللي النجاح مادّي على فكرة، يعني مش شرط إن هو يبقى أغنى واحد في العالم أو إن هو ال الفندق اللي عمله أو المطعم اللي عمله ده يكسّبه ملايين لأ، النجاح هو اللي أنتِ تبقي مبسوطة بالحاجة اللي أنتِ عملتيها، مبسوطة بالحاجة اللي أنتِ كنتِ بتحلمي بيها وحققتيها فاهماني؟ فده مهم جدًا أوي.
كويس. عندك حق فعلًا، إمم، أيوه فهمت قصدك، طَب أنت قُلت لي بقى في الأول إن أنت بتحب تدخل على tiktok أنت بالنسبة لك بقى أقرب يعني منصّة بتأثّر فيك أكتر وبتحب تقضي عليها وقت أكتر حاجة هي بقى منصّة إيه؟
امم. الyoutube ما فيش بديل زيّه حرفيًا مهما إن أنا باحب ما هو عشان أنا ما باحب الtiktok، بس الtiktok حاجات سريعة حاجات اللي هو إيه شقلب واقلب بمعنى أصح اللي هو <laughs>
امم. إزاي بقى؟ أيوه، يعني أنت بتحب الفيديوهات الطويلة شوية؟
آه أصل هو الtiktok شقلب واقلب اللي هو إيه أنا هاعمل مشروع خلاص في آخر الفيديو هو عمله <laughs> طَب أنت عملت المشروع فين المشروع والّا <chuckles> فين اللي أنت بتتكلم في إيه والّا بتاع، أو وفي آخر الفيديو لازم أنا يقول لِك إيه خُش على الyoutube عشان تشوف الفيديو كامل، طَب ما هاعمل إيه طَب ما أنا <laughs>
<laughs> أيوه فهمتك مش بياخدك خطوة بخطوة يعني. <laughs> آه فأنت بتدخل بقى بتاخدها من قصيرها وبتدخل على الyoutube على طول.

هو مبدئيًا أنا يعني عشان الشخص باحبه، فاللي هو عايِز أستفيد منه، هق حأ عارِف إن هو هيوصّل لي المعلومة وهاحبها، هاتقبَّلها، هاتقبَّل نجاحه، هاتقبَّل اللي هو فعلًا كويِس، فأتمنَّى له الخير. أمَّا لو الشخص اللي هو بقى بيقعد يتنطَّط بقى، واللي هو مغرور أوي، ويقعد الجمهور بتاعه مثلًا يضرب دوّة أو يزعق لده أو الكلام ده، هاتقبَّل إزاي نجاحه يعني، هاتقبَّل إزاي إن أنا اشارِكه أصلًا حاجة إمم.
أيوه. آه، معاك حق. بالضبط، أنتَ بتحب الشخصية اللي بتكون قريّبة من الناس أكتر، أو اللي هي تسمع الناس فعلًا وتراعِي مشاعرها، مش اللي هي تتعامَل معاها كإنّهم مشاهير يعني.
مضبوط، بالضبط، اللي هو الناس اللي بتشارِكنا كده يعني، فاهمة؟ الناس اللي هي حاسَّة الطبقة آه، حتى لو هو بيعرض نجاحه أو بيعرض إن هو المشروع ده، فهو بيعرضه بطريقة مش مُبالَغ فيها، بطريقة إحنا بنبني المشروع ده خطوة بخطوة مع بعضينا، مش اللي أنا جاي كده اللي هو أنتم ناس فقَرا كلّكم، وإن أنا أكيد مش عارِف مين، ومش أ وأجيب ما مغنّي والحاجات دي.
<laughs> أيوه، اللي هو إن هو يعني مشهور وإن هو يعني ما ينزلش لأرض الواقع، أو مثلًا ما يقرَّبش من الناس يعني، مش أي حد ينفع يتعامل معاه.
بالضبط، مش أي حد اللي هو يأثّر فيك على فكرة، في ناس كتير بتنجح، في ناس كتير معاها ملايين وبتعرِض نجاحها وبتعرِض الحاجات دي، بس مش كلُّهم بيأثّروا فيكِ، مش كلُّهم بي مش كلُّهم بيحسِّسوكِ اللي أنتِ فعلًا عايزة تنجحي كده زيُّهم، في ناس بتبقى إيه، بتحبِّطِك كده وبتحبِّط الواحد. اهم.
أكيد، طبعًا. معاك حق فعلًأ، طَب أنتَ قُلت لي قُلت لي إن في ناس كتير بتنجح، أنتَ بالنسبة لك شايِف النجاح ده بإيه؟ يعني شايِف النجاح ده مثلًا فلوس، شُهرة، مثلًا عربية جديدة، مثلًا علاقة حلوة؟ أنتَ بالنسبة لك النجاح بتشوفه إيه على الsocial media؟
اهم.